Stimmt, ja, ja. Mhm.
Da, wo du nicht bestrafen kannst, äh, kannst du auch keinen Druck ausüben.
Richtig, ja, ja, ja, ganz genau.
Und Stress ist ja oftmals Druck von von Umständen oder auch, ähm, Sozialen, ne?
Ja. Mhm. Ja. Ich finde es auch ganz wichtig, auch mal lernen, nein zu sagen, ja, im im Berufsalltag, weil weil viele Kollegen wollen dann einem noch irgend 'ne äh, 'ne Aufgabe aufbrummen, ja, für die man eigentlich dann gar nicht, ja den den Nerv hat. Und dann ist es einfach auch mal wichtig, dann auch mal lernen, Nein zu sagen, dass man jetzt die Aufgabe nicht mal noch eben schnell übernehmen kann.
<coughs> Ja, das das n n klar, das ist auch schon im Umgang. Das heißt, hm, prophylaktisch oder also, im im bevor du überhaupt in 'ne Stresssituation kommst aber du identifizierst deinen möglichen Stressfaktor und sagst: „Okay, den akzeptier ich nicht,“ ne?
Genau, ja. Mhm. Ja, mhm.